ก็ตอนที่ ตอนที่ทำงาน ก็ตอนช่วงนั้นนะ ก็คือมีไปครับ มีไป ก็บรรยากาศก็เป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะ มัน สำหรับในเมืองที่เขาจัดเทศกาลแบบเล่นน้ำ อะไรเงี้ย เขาก็จะมีปาร์ตงปาร์ตี อะไรใช่ไหม ตามถนนต่าง ๆ ที่พอเขาปิดถนน ใช่ไหม ก็ไป ก็รู้สึกว่า มันก็สนุกอีกแบบ แต่มันแอบน่ากลัวคุณ เพราะว่าเทศกาลในเมืองมัน <tsk> มันคนมันพลุกพล่านเยอะ แล้วมิจฉาชีพมันก็มีอะ ผมมองว่าน่ากลัวนะ ผมอะต้องระมัดระวังแบบ กระป๋งกระเป๋าอะไร แบบโทรศัพท์ อะไรงี้ ต้องจับดี ๆ อะ เวลาที่เราไป ช เข้าไปชนคน
อืม ค่ะ อ๋อ อืม อ๋อ ค่ะ อืม อ๋อ โอ้โฮ เหมือนแบบว่าต้องระวังตัวเนาะ เพราะว่าคนเยอะมากขึ้น
จริง แล้วเขามีแบบกรีดกระเป๋า อะไรงี้ด้วย แบบ ตอน ตอนนั้น
อืม โอ้โฮ! ถึงขั้นนั้นเลยเหรอคะ?
มี ๆ มีครับมี ตอนที่ ตอน ช ช่วงที่ไปตอนนั้น ก็คือมีคนแบบโดนอะ
อืม
เห็นเลย ตอนช่วงนั้นเห็นเลยแบบว่าเขาไปแจ้งความ อะไรเงี้ย ก็แบบ อุ๊ย! กระเป๋าเป็นรอยแบบ โอ้โฮ! ใจหายเลยเรา เราเช็กอย่างเดียวอะ เราเช็กของเรา <chuckles> เราถือไว้ในถุงซองกันน้ำซองเดียวนั่นแหละ ตังค์นิดหน่อย กับ กับโทรศัพท์เราก็อยู่ในนั้น เราก็แบบ ไม่งั้นถ้าเกิดว่าหายนี่คือกลับไม่ได้เลยนะ เพราะว่ามันต้องใช้ เออ เราไม่ได้เอาอะไรไปอะ เออ ๆ นั่นแหละ
อืม โอ้โฮ! อืม อ๋อ ค่ะ อืม อืม อา มีโทรศัพท์ อืม อือ ใช่เลย โอ้โฮ! แสดงว่าแบบ อืม อืม แสดงว่า แบบนี้ แบบสงกรานต์ในเมืองใหญ่มันก็แบบมีข้อดีกับข้อเสียก็ว่าได้เลยเนาะ ข้อเสียก็อาจจะต้องมีการแบบระวังตัวมากขึ้น ความปลอดภัยอาจจะต้องแบบดูแลตัวเองให้ดีขึ้น แต่ข้อดีอะค่ะ คุณคิดว่าแบบ อะ สงกรานต์ในเมืองมันมีข้อดียังไงบ้างเหรอคะ?
ครับ ใช่

เพราะว่าสงกรานต์โดยส่วนตัวแล้ว ชอบแบบว่ามัน มันสนุกอะครับ มันมีทั้งการแบบ เนาะ ถ้า ถ้าตัง ตั้งแต่เด็ก ๆ อะไรอย่างงี้ ก็จะชอบเล่นน้ำ แบบว่าได้เล่นน้ำ อะไรอย่างเงี้ย ถูกไหม อา ผมว่า ผมว่า ส ครับ
อือ อา โอ้ เหมือนแบบ อืม ใช่เลย เหมือนแบบเป็นความทรงจำตั้งแต่เด็ก ๆ ร่วมด้วยไหมคะ?
ใช่ ๆ ก็มันเหมือนกับมัน ถ้าเป็น ถ้าพูดถึงสงกรานต์มันครบเครื่องอะคุณ ในความคิดผมนะ มัน มันได้ทุกวัยเลย ตั้งแต่ พอวัยเด็กก็จะเป็นอีกความรู้สึกหนึ่ง ถูกไหม แบบ เออ เล่นน้ำ ฉัน แบบผมอะจะมารอตั้งแต่แบบ
อือ อา อืม โอ้ ใช่เลยค่ะ อืม
วันแรก ๆ เลยนะ ปกติเขาจะเล่นวันที่ สิบ สิบเอ็ด สิบสอง สิบสาม อะไรอย่างเงี้ย สิบสาม สิบสี่ สิบห้า อย่างงี้ ใช่ไหม ผมจะมา
อา อืม อา โอ้ แสดงว่าแบบเล่นตั้งแต่ช่วงแรก ๆ เลย
เอ่อ ตอนสมัยเด็ก ก็ตั้งแต่วันที่ 10 ก็เริ่มแล้ว เอาคุถัง อะไรตั้งหน้าบ้านละ ดักรอคนที่จะผ่าน
เออ ยาวไปเลย ใช่ไหมคะ? อืม
<laughs> ก็เล่นตามภาษาเด็กอะเนาะ แบบว่าโดนคนแก่บ่นบ้าง บางทีแบบ "ฉันจะไปธุระ" อะไร งี้"ก็โดนด่า
อืม <chuckles> อืม อืม โอ้ แล้วแบบนี้แบบเล่นกับเพื่อนแบบรุ่นเดียว ๆ กันใช่ไหมคะ?
ตลกดีเหมือนกันนะ เออ ครับ ก็จะเป็น ถ้าเป็นวัยเด็กก็จะเป็นแก๊ง ๆ อะไรอย่างเงี้ย ก็ขอแม่เล่น ก็คือการเล่นน้ำหน้าบ้านนั่นแหละ แต่ว่า อ พอมันใกล้จะเทศกาล เราก็แบบเนาะ แบบตื่นเต้น เราก็อยากจะเล่นตามสไตล์เด็ก แต่พอ พอโตมาปุ๊บ มันก็จะเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งแล้วนะ ก็อาจจะเล่นเหมือนกัน
เออ ค่ะ อืม ใช่เลย โอ้โฮ มันแตกต่างจากวัยเด็กยังไงเหรอคะ?
ก็จริง ๆ แล้วอาจจะเล่นเหมือนกัน แต่เรา พอเราโตขึ้น เราก็จะแบบรู้สึกว่า มีอย่างอื่นด้วย อะไรเงี้ย มีทั้งแบบ เอ่อ เปิดเพลงฟัง อะไรอย่างเงี้ยเนาะ มันก็จะไปตามวัย ถ้ายิ่ ยิ่งวัยรุ่น ยิ่งวัยรุ่นก็จะแบบเนาะ กำลังแบบคึกคะนองอะ ก็เล่นนู่นเล่นนี่พิสดง พิสดาร เออ ใช่
อืม อืม อา อาจจะมีแบบ อา อ เออ ความ ถือว่าเป็นความแตกต่างกันในแต่ละ อ่า รุ่นเลยเนาะ แล้วแบบนี้อะค่ะ ในแง่ของแบบ อ่า ห ล ลอยกระทงมันจะมีแบบ อ่า ความรู้สึก ความผูกพัน ในเรื่องของญาติผู้ใหญ่ไหมคะ เวลาที่ลอยกระทง เวลาที่มีการแบบเจอหน้ากัน พบปะกันญาติพี่น้อง มีบ้างไหมคะ?
ใช่ ครับ ครับ